Innocua, ecco, perché in fondo per quei 20 giorni mangi magari immagino che non è che mangerai tutti i giorni cose terribili, es cibo spazzatura, magari farai attenzione anche un pochettino, no, in quei giorni lì a quello che mangi.
Mh-mh. Paradossalmente no, nel senso che comunque proprio quei 20 giorni, siccome io sono un sergente di ferro con me stesso tutto l'anno, per un po' avere questa cosa, per avere un po' questa volontà, diciamo che per me quei 20 giorni sono letteralmente 20 giorni di nessun tipo di regola. Sì, è un libera tutti, esa
Proprio no. Liberi tutti, liberi tu